มีเรื่องอยากปรึกษาอะค่ะ คือแบบเราอะอยากลดน้ำหนักมากเลย แต่ชอบแบบหิวตอนดึก ๆ ยามดึก ๆ เนี่ย โอ้โฮ! อยากจะกดสั่งดิลิเวอรี หรือบางทีก็เผลอกดไปแล้ว สั่งแมคโดนัลด์เอย อะไรเอย มาทานตอนดึก ๆ อะค่ะ
อ้อ ค่ะ แล้วอันนี้ ก็คืออยากลดน้ำหนัก แต่ว่าก็ชอบหิวตอนดึก แล้วก็ เอ่อ แล้วก็สั่งมาเยอะ ๆ ตอนดึกแล้วก็ทาน?
ใช่ ค่ะ ใช่ อืม
อ๋อ โอ้ แล้ว แล้วอะ ค่ะ อันนี้ถามเพิ่มเติมได้ไหมว่า มันเกิดขึ้นบ่อยขนาดไหน ทุกวัน กี่ครั้งในสัปดาห์ อะไรอย่างเงี้ย?
คือ ค่ะ โอ้โฮ จริง ๆ อะเกิดทุกวันเลยนะคะ พูดตรง ๆ แต่ <chuckles> แต่บางวันมันก็ยังคุม คุมได้อยู่ แต่บางวันคุมไม่ได้ มันก็ต้องกดสั่งอาหารมากินน่ะค่ะ แล้วสั่งเป็นแบบเป็นมื้อ เลยค่ะ เป็นแบบเป็นมื้อ เป็นมื้อใหญ่ อย่างเช่น แบบแมคโดนัลด์เราก็จะสั่งแบบจัดเต็มเลย หรือบางทีถ้าเป็นข้าว สุกี้ ชาบู อะไรอย่างเงี้ย ข้าวอะไรหลาย ๆ ทั้งหลายเยอะแยะ ทั้งหลายอย่าง ก็คือแบบสั่งมา หรือบางทีตามของหวานมาด้วยอีก
โอ้โฮ โอ้! อืม โอ้ อ๋อ แต่ว่า
เช่น ปังเย็นเนี่ยค่ะ ถ ขายตอนกลางคืน
แล้ว แล้วคืออยู่ในช่วงที่อยากลดน้ำหนักใช่ไหมคะ? แต่ว่าจัดเต็มขนาดนี้ โอ้โฮ! โอเค เออ แล้ว แล้ว แล้วตอน ถามเพิ่มเติมว่า ระหว่างตอนกลางวันเราทานยังไงบ้างเหรอคะ?
ใช่ พยายาม ใช่ พยายาม กลาง วันเหรอคะ? คือพูดตรง ๆ เลยอะ เรา บางทีเราจะทานข้าวแบบว่า อ่า ควบมื้อเช้ากับมื้อกลางวันเป็นมื้อเดียว เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ทานประมาณแบบ 2 มื้อในตอนกลางวันน่ะค่ะ ก็คือมื้อแรกแล้วก็มื้อที่ 2 ก็จะเป็นตอนเย็น
อืม อืม อ๋อ ก็คือ
2 มื้อต่อวัน ใช่
แล้ว แล้วอาหารที่ ที่ทานระหว่างวันปกติอะ คือได้ลดจำนวน เอ่อ ลดปริมาณ นับแคล หรือว่า เอ่อ ทานปกติเลยเหรอคะ? อืม
ทานปกติเลยค่ะ ไม่ ไม่นับแคลด้วย แล้วก็แบบมีพวกแบบน้ำชงที่ชอบกิน แล้วก็จะชอบกินชาเย็น ไรเงี้ย อืม รู้สึกว่า มันเป็นเครื่องดื่มที่จะต้องทาน ทุกวัน วันไหนไม่ได้ ก็จะรู้สึกว่าลงแดง ไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ แต่ก็ ก็พยายามแบบออกกำลังกาย แต่แบบ แต่แบบ ก็แบบทานน้อย คือเราก็รู้สึกว่า ทาน 2 มื้อมันก็ ถ ถือว่าน้อยแล้ว อะไรเงี้ย ไม่รู้ว่าทำถูกไหม?
อ๋อ เออ โอ้โฮ อ๋อ แล้ว อ อ๋อ แล้วก็มีออกกำลังกายด้วยใช่ไหมคะ ออกกำลังกายหนักไหมคะ? เป็น เป็นออกกำลังกาย ยังไง แล้วก็วันหนึ่งกี่ชั่วโมงเหรอคะ?
นิดหน่อย เป็นบอดีเวตอะค่ะ อืม แล้วก็ เราก็ออกประมาณแบบ 15-30 นาที แล้วแต่ แล้วแต่ความเหนื่อยค่ะ ถ้าเราเหนื่อยมากเราก็แบบ อืม 15 นาที ยก ยกเสร็จแล้ว ก็แบบพอแล้ว อะไรอย่างเงี้ย
อืม อ๋อ โอเค เอ่อ กลับมาที่การนอนบ้าง แล้วการนอนต่อวัน นอนกี่ชั่วโมง แล้วก็เข้านอน ช่วง ช่วงกี่โมงอะคะ?
ค่ะ โอ้โฮ นอนเนี่ยเป็นเรื่องแย่มากเลยค่ะ นอนไม่เป็นเวลาเลยค่ะ บางวัน 01:00 บ้าง 02:00 บ้าง 03:00 บ้าง บางครั้งก็โต้รุ่งแบบนอนตอนเช้าเลย แล้วก็จะแบบตื่นสาย ๆ แบบ 11 โมง ตอนเที่ยง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราถึงบอกไงว่า เราควบอาหารเช้ากับอังคารกลางวัน เพราะว่าแบบ อือฮึ เอาแบบ ถูกต้องค่ะ เป็นแบบนั้นไป เออ แล้วบางทีแบบกิน อย่างเงี้ย สั่งมากินตอนแบบตี เอ่อ สั่งข้าวมากินตอนเที่ยงคืน 01:00 เงี้ย มันก็แบบเต็มท้องแล้ว มันก็นอนไม่หลับแล้ว อะไรเงี้ยค่ะ คือมันก็ต้องย่อย อะไรอย่างเงี้ย เราก็แบบอยู่ต่อ เล่นนู่น เล่นนี่ ทำงาน ทำนู่น ทำนี่ไป ก็เลยกลายเป็นว่าแบบยาวไปเลย
<chuckles> อ๋อ โอเค ตื่นไม่ทัน <chuckles> เออ เออ ออ แล้ว เอ่อ ขอถามเพิ่มว่า ตอนกลางคืนที่เราแบบว่า สั่งของมากินเยอะ ๆ หนัก ๆ แบบเนี้ย อันเนี้ยคิดว่า ถ้าดูจากมุมมองของตัวคุณเองเลยอะ คุณคิดว่า มันติดเป็นนิสัยไปแล้ว หรือว่า มันเป็นเพราะว่า เออ เราหิวจริง ๆ?
เรารู้สึกว่า มันกลายเป็นติดเป็นนิสัยไปแล้ว เพราะว่ามันเหมือนกับว่าสร้าง เหมือนกับ เขาเรียกว่า เป็นสร้างนิสัยให้กระเพาะอาหารคุ้นชินกับการรับอาหารในเวลานั้นหรือเปล่าคะ? เราก็ไม่แน่ใจอะ เหมือนกับว่าพอแบบเป็นเวลานั้นทุกครั้ง อะไรอย่างเงี้ย มันก็จะแบบร้องโครกครกครวญครางขึ้นมาเลยว่า "หิวนะ หิวนะ" เราก็แบบ อุ๊ย จะนอนแล้วจะมาหิวอะไรตอนนี้? เราก็แบบ เราก็พยายามต่อสู้นะว่าแบบ อุ๊ย ถ้า วันนี้ต้องพยายามนอนให้เร็วขึ้นนะ ถ้า จ เธอ ถ้าเธอกินน่ะ เธอจะแบบว่า เธอจะต้องอยู่ต่อให้มันย่อยอาหารอีกนะ เพราะว่าเราไม่สามารถนอนได้หลังจากทานข้าวไปเลย ไรเงี้ยค่ะ อย่างน้อยคือต้องแบบ ต้อง ต้อง ต้องตื่นประมาณแบบ 1-2 ชั่วโมง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อ้อ อืม อืม ๆ ๆ อืม <chuckles> เออ อ๋อ โอเค งั้นมาปรับที่เรื่องการนอนก่อน การนอน <chuckles> เอ่อ เป็นไปได้ไหมคะ? ที่จะนอน ร เร็วขึ้น นอนประมาณกี่โมงคะ? หลับ หลับประมาณกี่โมง?
ค่ะ ยังไงคะ? เราเหรอ? ก็คือ ช่วงตั้งแต่แบบ อึบ อ่า 01:00 02:00 03:00 ไรเงี้ยค่ะ อย่างที่บอก หรือบางทีก็แบบเผลอโต้รุ่งไปเลย
โอ้! โอเค มัน มันอาจจะผิดเวลาไป แต่ว่าคุณเหมือน เหมือนคิดว่า นอนทดแทนช่วงเวลา ไป ไปเลยไปถึงเช้า ถึง ถึงเที่ยง ถึงสาย อะไรเงี้ย แต่ว่าจริง ๆ แล้ว ช่วงเวลาที่ เอ่อ เวลาร่างกาย เวหละ เวลาชีวิตของร่างกายอะค่ะ มันจะมีช่วงเวลาที่ร่างกายเนี่ยดึง เอ่อ เขาเรียกว่า ดึ ดึงสารอาหาร อะไรพวกเนี้ย มาซ่อมแซมร่างกาย แล้วก็ปรับปรุงพัฒนาแบบว่า เอ่อ พวกอวัยวะ การทำงานต่าง ๆ มันจะเป็นช่วงเวลาแบบว่า เอ่อ สัก 4 ทุ่ม 5 ทุ่ม อย่างเงี้ยค่ะ อืม ไม่เกินเที่ยงคืน แต่ว่า เออ ๆ ก็ ก็เลยอยากให้นอนเร็วขึ้น แล้วก็อาจจะมาตื่นเช้าแทน อะไรเงี้ย มันก็จะปรับช่วงไอ้เรื่อง การหิวระหว่างดึกของคุณได้ด้วย อืม ล
ใช่ ค่ะ ค่ะ อืม โอ้โฮ! อึบ อืม ๆ อืม งั้นก็คือ ก็คือต้องบังคับตัวเองให้นอนประมาณ 4 ทุ่มใช่ไหมคะ?
ช ใช่ 4 ทุ่ม 4 ทุ่ม 5 ทุ่ม อย่างเงี้ย แค่เนี้บค่ะ ไม่ ไม่เกิน แรก ๆ อาจจะค่อย ๆ ปรับก็ได้นะคะ แบบว่า เอ่อ จาก จาก ส ตี 3 ลงมาเป็นเที่ยงคืน ค่อย ๆ ปรับอะค่ะ พอ พอเริ่มชินกับเที่ยงคืนแล้ว ก็ ค ค่อย ๆ ปรับมาเป็น 5 ทุ่ม อะไรอย่างเงี้ย ค่อย ค่อย ๆ ปรับลงมาเพื่อมันจะได้แบบว่า เออ ร่างกายมันไม่รวนเกินไปเนาะ แบบว่าหักดิบจนเกินไป อะไรอย่างเงี้ย ค่อย ๆ ปรับพฤติกรรมการนอน อืม เพราะว่าพอ พอ พอเรานอนไม่เป็นเวลาอะ มันก็ไปส่งผลต่อเรื่องกินต่อ อืม แล้วก็ อ อือ ๆ อะ คือ ซ พอทุกอย่างอะ เรื่องที่พูดมาทั้งหมด แล้วก็พฤติกรรมที่คุณทำอยู่อะ มันทำให้ลดน้ำหนักไม่ได้เลย ถูกไหม? <chuckles> แต่ว่า แต่ว่าอยากลดน้ำหนัก เออ แล้ว แล้วพอ อะ มาปรับพฤติกรรมเรื่องการนอนได้ ต่อไปก็จะเป็นเรื่องกิน ก็ ถ้าคุณยังกินแบบเดิมอยู่อะมัน คือไม่แนะนำเลย ทั้ง ทั้งกินแบบไม่ครบมื้อเนาะ แบบระหว่างกลางวัน อย่างเงี้ย ปกติมันจะต้องกินเช้า กลางวัน เย็น มื้อที่สำคัญที่สุดอะ มันคือมื้อเช้าอะค่ะ แต่ว่าคุณกลับแบบว่า เออ ไปกินควบกับมื้อเที่ยงใช่ไหม?
ค่ะ อืม อืม เข้าใจเลย อืม ก็ ค่ะ ยังไงต่อคะ? อืม เข้าใจ เข้าใจเลย ค่ะ อืม เข้า ใจ
รวมถึงแบบว่าจะลด จะลด แต่ว่าไม่ได้ควบคุมแคลอรี หรือว่าดูเมนูอาหารที่ ที่แบบที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายที่จะทานเข้าไปเลย แล้วก็อาจจะไม่ได้ลดเลี่ยงของที่ เอ่อ จะช่วยในการลดน้ำหนักได้ แล้วก็ไม่ดีต่อสุขภาพด้วย อย่างเช่น น้ำหวาน เอ่อ อย่างที่คุณบอก อืม น้ำ น้ำหวาน ของ ของทอด อะไรอย่างเงี้ย ที่ของมัน ที่มัน ที่มันเป็นของมันของทอด อาจจะต้องแบบ อย่างแมคโดนัลด์ เฟรนช์ฟรายอะ โอ้โฮ ไม่ได้เลย คือ <laughs>
โอ้ อดกิน อืม อร่อย <chuckles> เข้าใจ อุ๊ย งานยากเลยอะ เออ อืม
ยากใช่ไหม? อาจ อาจจะต้องค่อย ๆ ค่อย ๆ ปรับแบบทานน้อยลง อะไรอย่างเงี้ย หรือว่าถ้าน้ำหวานอะติดจริง ๆ ก็แนะนำให้เปลี่ยนเป็นพวกไอที่มันเป็น syrup keto อะค่ะ เคย เคยได้ยินไหมอันเนี้ย? เออ
Syrup keto เหรอคะ? เออ ไม่ ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะคะ แต่ว่า
อา มัน มัน มันจะใช้ เอ่อ มันจะใช้สารทดแทนน้ำตาลน่ะค่ะ ให้ความหวานแทนน้ำตาล แต่ว่า เอ่อ ไม่ ไม่ ไม่ได้ทำลายสุขภาพขนาดนั้น ถ้ากินในปริมาณที่พอเหมาะเนาะ แล้วก็ เอ่อ ถึง ถึงมันจะเป็นสารทดแทนน้ำตาลก็จริง แต่ว่าก็ยังต้องทานในปริมาณที่พอเหมาะ อืม ก็อาจจะค่อย ๆ ค่อย ๆ ลดมาเปลี่ยนเป็นแบบนั้น แล้วก็ หรือว่าค่อย ๆ ปรับมาเป็นแบบ เอ่อ ไม่ ไม่ ไม่ใส่น้ำตาลแบบเป็นกาแฟดำไป อะไรอย่างเงี้ย อืม ก็ ก็อาจจะต้องปรับตรงนั้น
ค่ะ อืม อือ โอเค ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ โอ๊ย เข้าใจ เข้าใจตรงนี้เลย ก็ต้องแบบว่าพยายามงดน่ะเนาะ หรือแบบต้องไปปรับ หรือบางทีแบบว่าซื้อชามาชงเองก็น่าจะดีนะคะ คือปกติเราจะซื้อกิน เราก็จะแบบซื้อพวกใบชามา แล้วก็ใส่แบบ แบบพวกนมโอ๊ต อะไรอย่างเงี้ย เออ นมโอ๊ต แล้วก็พวกแบบ syrup ที่เป็น เป็นอ่านหญ้าหวาน อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
ใช่ ๆ อ อ อา อา อา ใช่ ๆ ๆ ค่ะ เอ่อ เนี่ยแหละค่ะเป็นแนวทางที่ดีเลย ก็คือค่อย ๆ ปรับพฤติกรรมการกิน การนอน อ่า แล้วก็เรื่อง เรื่องอาหาร ใช่ไหมคะ ก็เหมือนที่บอกไป เราอาจจะไปเลือกทานอาหารที่ ส เป็นเน้นด้านสุขภาพมากขึ้น แล้วก็ ลดของมันของทอด แล้วก็อาจจะเน้นไปที่โปรตีนถ้าเราอยากลดน้ำหนัก เพราะว่าตัวโปรตีนน่ะค่ะ จะช่วย ส เสริมสร้างกล้ามเนื้อ ซึ่งกล้ามเนื้อเนี่ยมันเป็นเตาเผาผลาญของร่างกายที่ดีที่สุดเลย อือ
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ เป็นอย่างงี้นี่เอง เราก็ไม่ได้สำรวจเลยนะว่าเราทานโปรตีนพอหรือเปล่า
อา อ๋อ ถ้าเกิดทานโปรตีนให้ถึงปริมาณที่เพียงพอต่อการสร้างกล้ามเนื้ออะ ก็จะยิ่งช่วยให้การลดน้ำหนักของเรามันง่ายขึ้นด้วย อืม
ค่ะ อืม อันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยเนาะ เราก็มัวแต่กินจุบจิบ ข้าวหมูทอด ข้าว อะไรนะ ข้าวกระเพราไก่ <chuckles> ไข่ดาว ข้าวไก่ทอด ทุกอย่างมาแบบทอด ๆ ไรเงี้ย น้ำมันมาเต็ม ของหวานก็จัดเต็ม บัวลอยเอย ชาไทยเอย เปาะเปี๊ยะทอดเอย ชอบมากเลย ไรเงี้ย <chuckles>
ช ใช่ <laughs> เออ อ เออ อืม ๆ อาจ อาจจะต้องบังคับตัวเองนิดหนึ่งในช่วงที่แบบเราจะลดน้ำหนักอะ เอ่อ แบบ แบบทำให้เป็นวินัย แล้วก็แบบว่า เอ่อ ดู ดูว่าอะไรที่มัน มันควรเลี่ยงก็ ก็เลี่ยงไปก่อน เดี๋ยวค่อย ค่อยกินก็ได้ หรือว่ากิน กินในปริมาณที่แบบน้อยมาก ๆ แค่แบบว่า เออ พอหายอยากเนาะ อืม อืม
อืม ๆ ๆ ๆ ค่ะ ค่ะ โอเค ๆ โอ้โฮ! วันนี้แบบได้ทริกในการแบบว่าไปลดน้ำหนักเยอะเลยค่ะ เดี๋ยวจะลองไปแบบหาซื้อพวกแบบ syrup หรือแบบหาชาแบบมาชงเองดีกว่า น่าจะปลอดภัยกว่า แล้วก็แบบ เอ่อ เราต้องไปดูด้วยว่า ปริมาณโปรตีนที่เรา ต้องการในแต่ละวันเนี่ย มันเท่าไรต่อวัน แล้วเราก็จะพยายามทานให้ถึง มันจะได้แบบ เนาะ สร้างเตาเผาไขมันแบบ จะได้แบบลดได้ อะไรอย่างเงี้ย อืม ค่ะ วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ โอ๊ย! ขอบคุณ มากเลยค่ะ ไว้คราวหน้าคุยกันอีกนะคะ สวัสดีค่ะ
อืม อืม ใช่ ๆ ใช่ ๆ เป็นกำลังใจให้นะคะ